Interessante.
Eh, começa assim, a abaixar um pouquinho as luzes, se você tiver, sabe, liga só um abajur, não liga a luz mesmo, né, do quarto.
Hum. Sim, sim. Ah, legal.
Começa a avisar já o seu corpo que você tá indo pra pra um relaxamento, que você tá indo pra dormir, sabe. E
É, faz todo sentido, né, porque quando eu busco atividades, como a própria TV que de que permite ou ou pede uma atenção, eu não consigo dizer para o meu corpo que aquele é o momento de se desligar, pelo contrário. Eu digo para o meu cérebro: "Fica ligado que agora vai vir algum entretenimento pra você se manter acordado". É, exato, olha. Faz todo o sentido isso que você tá falando. Eu preciso realmente dar sinais para o meu corpo pra relaxar a luz, o banho sim, eu eu consigo relaxar com um banho quente, eu fico ali 10 minutos com a cabeça embaixo do chuveiro quente, o corpo já começa a dizer que eu quero relaxar. Ele percebe que eu tô dizendo: "É hora de relaxar" e com isso posso chamar o sono junto com o relaxamento, né.
Uhum. Exato. Uhum. Presta atenção, né. É. Uhum. Exato. Outra outra dica muito boa é de óleos essenciais, né. O óleo de lavanda é maravilhoso pra sono. Você pode, assim, ou pegar um spray e jogar um pouquinho no seu travesseiro. Ou você pega uma gotinha, assim, põe na sua mão, esfrega a mão, faz uma concha, assim, na frente pra sentir esse aroma, sabe. É maravilhoso pra dormir também.
Hum. Ah, não sabia. Ah, OK. Sei, sei. Sei, sei. Ah, também não conhecia. Já tinha ouvido falar do incenso, né. Algumas pessoas
Sim. É, o incenso, às vezes, ele é um pouco, eh eh, pra quem tem rinite não é legal né. É, então. Exato, é muito ruim, né. Agora o os óleos essenciais, eles são maravilhosos porque ele não vai te dar essa irritab essa irritação, né. Ele é bem legal, bem tranquilo não precisa ser aquele, né, não vai dar não vai jogar o frasco inteiro- inteiro no travesseiro, né. <laughs> Então, 2 3 gotinhas só e você vai ver como vai fazer diferença no seu sono.
É o meu caso, então. Descarta incenso é o meu caso. Hum. Hum, sei se Claro, claro. Sim, sim. Não, exato, exato. Olha, muito bacana. Eu gostei muito do seu conhecimento. Obrigado por compartilhar isso comigo, essas dicas. Vou colocar em prática e já me sinto até melhor, só em pensar que eu vou ter bons resultados diante dos seus conselhos, já me sinto até melhor, assim, revigorado, mesmo ainda não tendo dormido, mas eu sei que isso vai dar resultado porque você demonstrou e muita compreensão, demonstrou muito conhecimento. E acredito que sim, vai dar certo. Eu te agradeço muito por me ouvir, principalmente, e pelo seu tempo em me aconselhar, tá?
Ai, que bom. <laughs> Eu que agradeço, obrigada a você por compartilhar, e eu tô aqui, torcendo pra que dê tudo certo, que você consiga ter uma noite aí bem relaxante, consiga dormir as noites o número de horas necessários pra descansar.